أ آه، أنا آه، يعني حِتّه يقنعك إن أنت غلطان دي لأ، ممكن طرف يدّخل بس يدّخل بموضوعيَه شوية، حابب يصلِح، يصلِح يقول كلمة طيبة هنا يقول كلمة طيبة هنا، ما يقولش كلام مثلًا ي ي ي ي آه، آه، آه، أو يِأجّج الموضوع ويخليه ياخد أبعاد تانية لأ، يبقى طيب كده و و مش مش م مش م مش ييجي يظلم طرف عشان التاني، يجيب لي حقي الأول أنا شتمت مثلًا في الموقف، لأ، يجِيب لي حقي طبعًا، لأ.
اهم. ما ما يحكمش على حد فيكم بحكم على طول كده يعني. فهمتك، آه. فهمتك، فهمتك آه، الحقيقة يعني النقاش كان جميل جدًا، وأنا حابب أشكرك جدًا على إن أنت شاركتني تجربتك دي.
أشكرك شكرًا جزيلا.